Das ist extrem viel. Ich vergleich mich da immer, äh, mit den jetzigen also, mit den jetzigen Zwölfjährigen, wie es damals und bei mir war, ist komplett es ist komplett 'ne andere Generation jetzt und das ist echt abartig. Also, das was die anziehen, wie die sich kleiden. Also, mi mittlerweile kann ich auch gar nicht einschätzen, wie alt diese Kinder sind. Die sehen viel also die die die kleiden sich gar nicht entsprechend dem Alter, ne? Es gibt Fünfzehnjährige, die sehen aus wie Achtzehn, Neunzehn, Zwanzigjährige, weil die sich so so so kleiden.
Mhm. Ja, voll. Ja, mittlerweile auch schon irgendwie Nägel machen gehen und so. Das ist ja dann auch irgendwie 'n modischer Ausdruck, aber das finde ich schon krass.
Ja. Ja.